Oo naman. Ah siguro kahit ulit ulitin ko taon-taon kung mag-co-concert sila ba why not? Parang gano'n. <chuckles> Kasi 'di ba parang dahil kagustuhan nga natin na yung banda na yun kung ano man kung sino man yung gusto natin talagang banda, parang ang sarap balik-balikan nung ala-ala na nando'n ka. 'Di ba sabi mo nga, 'di ba yung makita mo lang sila na ilang metro lang yung pagitan sa 'yo tapos tumutugtog sila 'di ba, ang sarap sa feeling 'di ba? Mm, ganon siguro ako kahit ulit ulitin ko walang problema siguro. <chuckles>
Mm. Ah. Hmm. Hmm. Oo. Hmm. Hmm. Tama. Hmm. Oo. Mm, mm. Ta Oo. Mm, ako din, ako din gan'yan, gusto ko pa isa pa, isa pang beses kasi kung mag-re retire na sila ngayon eh yung Coldplay. So, siguro 'yung ibang banda meron din akong gustong ano, 'yan nga mag-re-re yung Oasis 'di ba? Kaso ang layo naman tsaka talagang ibang ibang level na pera na yung kailangan mo dun kung gusto mong nanood. Sana pumunta sila sa Pilipinas o sa Asia man lang di ba? Oo, 'yun.
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo. Oo, mm. Mm. Napansin ko nga yung Oasis ngayon nagiging active naglabas yata sila ng bagong kanta last year, hindi ko lang, ah, sure eh, pero hindi ko pa napapakinggan eh. Mm, hmm parang kasing naka naka follow ako sa page nila sa Facebook biglang, nagulat ako biglang biglang may may mga active post sila na may mga events, mga gigs gano'n oo. Mm, mm. Oo.
Ay ganun ba? Meron ba? Hmm yun. Oh, ako din. Oo. Reunion sila. Oo, reunion sila this July kaso nga syempre sa Europe, Amerika ayan, ewan natin kung pupunta sila ng Asia man lang o Pilipinas, pero isa din yun sa concert na gusto ko Oo.
Oo. Antayin na antayin na lang natin sa YouTube para kung i a upload do'n makapanood man tayo. <chuckles> Ano bang paborito mong kanta ng Oasis?
Ayun. Tama, yun yung kasi iba eh. So, Sally can Yon. Ah ikaw ba?
Ah. Don't look back in anger, yan, 'yan. Ayun din ako eh. Mm. 'Yan, gustong gusto ko rin 'yan 'pag ano nga sa videoke, lagi kong kinakanta 'yan eh. <laughs>
Oo. Ah oo kasi Oo. <snorts> Ayan. Tsaka kuya ko kasi
Paborito ko 'yan, panglaban ko sa videoke 'yan eh. <laughs>
Oo, kuya ko kasi talagang Oasis fan siya eh, talagang ginagaya niya pa yung mga buhok nila dati, alam mo yung buhok nila 'di ba, parang 'di mo malaman.
Mhm. Oo yung mga buhok nilang naka-ano yung bangs nakababa yung bangs na gano'n, tas wavy. <laughs> Hmm.
Oo. Ginagaya, oo, oo yun nga, pero ay, salamat ah, ayan na naman na marami tayo. Mm.
Ayan. Uy, maraming salamat ah sa ano, sa marami tayong napag-usapan ngayon at naging makabuluhan yung kwentuhan natin, ayan.
<laughs> Oo naman, oo naman. Salamat sayo at sa u sa susunod na concert ulit sana makapunta tayo 'di ba? Salamat.
Hmm. Hmm. Oo, kaya nga, sige mag iingat ka, paalam.
Salamat, paalam.